Olha para o passado, o que que você costuma dar para ela e que você acha que ela gosta? Nos outros anos você deu o quê?
Cara, eu já dei roupa, já dei bolsa, já dei coisa de comer. O último que eu dei, eh, foi um kitzinho, um mini kit de skincare coreano, né. Porque sempre naquela temática de não gastar muito, a gente gasta tipo, 80 €, 90 €, quando são aniversários que tem 0.
Uhum. Uhum. Ah, ok, entendi.
Então 30, 40, 50, aí a gente gasta. Mas quando são aqueles aniversários, né, de manutenção, <laughs> digamos assim. E datas festiva, como Natal e Ano Novo, a gente não gasta tanto, porque tem muita muitos gastos, né, então a gente dá aquela maneirada. Então eu notei que o presente que eu dei para ela esse ano, eu perguntei 2 meses depois: "Aí, tu começou a usar? Que não sei o quê", e eu comprei justamente porque eu vejo a qualidade da pele da criatura, sabe. <chuckles>
Entre as amigas. Uhum. Uhum. <laughs> Uhum. Boa.
E ela estava com a pele toda ela é mais nova que eu, eu tenho 40, essa minha amiga tem 38, e ela está cheia de pé de galinha, né. E aí eu falei: "Cara, vou investir os trintão num set coreano, um minizinho, para ver se e ela se adapta, se ela gosta, daqui" não ela tem 39, mentira. "Daqui ao ano que vem, eu tenho tempo de comprar o set grande, né, e aí dá o set bonitão coreano".
Uhum. Hum. Uhum. Porque ano que vem ela faz 40. Mas assim, interessante. E e você deu esse kitzinho pequeno, que que você achou, deu resultado, ela gostou?
É. Eu acho que ela não usou.
Ah, não acredito.
Aham. Porque eu perguntei 2 meses depois, ela falou assim: "Ai amor, não tive nem tempo, que não sei quê".
Ah.
Então eu meio que olho de vez em quando a cara dela, ainda está cheia de <chuckles> de pelanca, está ainda toda cheia de pé de galinha. Eu falei: "Cara, ela não usou".
Hum. Ah, então então assim, melhor é melhor não dar mais o kit, né, deixa ela usar esse primeiro, melhor agora você quer um um de Natal, você quer gastar até 30 €, que eu entendi, não é isso?
Exato. Isso, até 30 € no máximo.
Uhum. Um pijama, ela vai usar. Acho que sim. Talvez, né, talvez assim, um pijama ela use. Você não vai ver, né. Hã, ela tem o hábito de usar pijama? Ela trabalha
Um pijama, você acha? Hum, pode ser. Sim. Eu acho que sim, eh, todo mundo meio que usa um pijama para dormir, ainda mais aqui na Europa, né, que tem frio, então a gente não tem muito
Também acho, mais confortável, né, eh, assim uma situação. Olha
É. Porque se fosse no Brasil, ainda tinha aquela coisa de falar assim: "Ah, talvez a pessoa é do tipo que dorme pelada, né". E aí tu dá o pijama, o pijama não vai ser utilizado, mas sendo aqui na Europa, com esse frio do cão, pijama pode ótima opção.
Uhum. Olha, acho que você consegue comprar um pijaminha e aquele chinelinho, para fazer o conjuntinho do pijama, então vai completo, sabe, o kitzinho.
Ai não, fia, aqui não dá não. <laughs> Um pijama na HM, eu comprei esses últimos dias, né, pijama bom, digamos assim, né, de algodão, está 35, já.
<laughs> Uhum.

Entendi. É uma boa, né, porque ali tá em comunhão, mas, se também não der pra pra fazerem juntos isso da massagem, vocês podem se reunir em um outro momento, né. Deixa ela curtir ali a massagem, vocês vão pra pra um um restaurante bem legal, talvez um bar, assim, um lounge, piano, jazz, não sei se vocês gostam, mas também é uma boa, né, é, assim, interessante, pra pra não passar em branco. E não precisa ser exatamente no dia do aniversário, né, pode ser, assim, a semana, o mês. Então, aquele mês ali, várias coisinhas especiais a-acontecendo na vida dela, acho que isso seria uma boa.
Uhum. É. Uhum. Eu amo. É. Uhum. É. E sabe que você disse uma coisa que eu sempre faço. Eu no dia do aniversário dela, eu passo na casa dela, dou um beijo e um abraço, e ela vai pra festa com as amigas dela, que têm mais em comum com essa coisa de ficar online postando a vida toda, sabe. <chuckles> Eu não sou eu tive uma conversa bem séria com ela a respeito disso anos atrás, eu acho que a última vez vez que eu fui no aniversário dela foi 5 anos atrás.
Uhum. Uhum. Aham. Uhum. Ok. Uhum.
E aí, eu expliquei, eu falei: "Cara, eu te adoro, mas eu não me sinto à vontade nesse meio das tuas amigas, né." Porque são aqueles meio hã, de um monte de mulher que não faz muitas coisas, mas que online parece que são ricas, maravilhosas, superfiltradas, sabe. Eu acho um pou É, a vida de aparência. Eu não me encaixo muito bem nisso, né. Então, eu me senti meio que muito destacada do grupo. Então, nós criamos a nossa rotina, que no aniversário dela, a gente se reúne fora desse grupo, pra ter o dia do aniversário dela junto comigo. E não é no dia da festa, mas é um dia naquela semana ou uma semana depois que a gente pega, sai e estamos só nós duas junto. E ela sabe, não vai ficar tocando essa porcaria desse telefone, não. <laughs> Porque para ela tudo tem é Instagramável né, ela pega um um vinhozinho: "Ai, vamos bater o tim tim que eu vou fazer o vídeo. Ai vamos pegar ai e a comida, levanta só o garfo." Assim, ai gente, eu não tem paciência. <chuckles> Então, é super legal isso.
Uhum. A vida de aparência, né, não combina com você. Entendi. Uhum. <laughs> Uhum. <chuckles> É, é a adaptação, né, adaptação é o estilo de vida dela, né, ela já tem aí a tribo dela que, né, corresponde ali às expectativas, e você é um outro tipo de amiga né, e amiga
É. Exato. Exatamente, eu sou amiga que tá ali junto nos problemas, né. E então, é bem isso, porque eu sou aquela a confidente. E eu acho que super o que você falou, né, a gente consegue organizar uma coisinha legal, fazendo ou uma noitada spa, ou uma noitada em um restaurante chique. Eu tenho um restaurante super na minha mente, que a gente vai sair morrendo de fome, mas ela vai achar maravilhoso. Então, eu acho que isso vai funcionar, sim, viu. Adorei nosso bate-papo, você abriu deu uma luzinha lá no fim do túnel pra mim, e isso vai funcionar, tenho certeza. Muito obrigada.
Exato. <chuckles> <chuckles> Boa. Hum. Ai, que bom, fico muito feliz de ter ajudado. E olha, sucesso com os presentes. Até a próxima. Tchau, tchau.
Obrigada, até a próxima.